Ừm, chuẩn nha. Thì, ừm, cũng nhờ mà cái việc á, mà như bạn nói là ai cũng biết là mình có cái chuyên môn gì ở đó và cùng nhau đóng góp thì cái hiệu quả chung của cả công ty thì nó sẽ tốt hơn, đúng hông? Nhưng mà vậy thì như bạn nói đó, là bạn cũng ý thức được là mỗi lần á, mà bạn được mời vô những cái cuộc họp như vậy, thì bạn cũng, ờ, biết á là mình phải đóng góp những cái ý kiến này kia, để có thể giải quyết hay là đưa ra cái quyết định nào đó nè. Thì hông biết bản thân bạn nha, thì bạn chuẩn bị những cái gì? Kiểu giống như là có cái cái nguyên liệu, tài liệu hay là những cái cách nào đó đó, ờ, chuẩn bị tinh thần hay gì đó để bạn có thể mà tham gia cuộc họp một cách thật là hiệu quả hông? Bạn thường chuẩn bị những gì?
Ừm. Ừm. À, thật ra đ ờ, đối với mình thì chắc chắn là trước khi một cái cuộc họp nào đó, thì, ờ, mình đã phải, gọi là, nhận được cái, gọi là, xếp lịch từ trước rồi. Ờ, có nghĩa là cái lịch đó phải là cái lịch được thống nhất giữa mình và cái, à, đối gọi là, cái cái người mà họp chung với mình á. Ờ, thì mình đã xác định, biết được trước là mình sẽ phải họp những nội dung gì rồi, thì đương nhiên mình sẽ phải chuẩn bị, ờ, đầy đủ, ta gọi là, nội dung cho cái cuộc họp đó. Đó, ờ, đó là về, ờ, nội mặt nội dung ha, thì mình sẽ phải, ờ, biết trước là hôm đó họp để mà thảo luận về một cái bản kế hoạch, một cái bản proposal đi, thì mình sẽ phải chuẩn bị, ờ, một list những cái nội dung ra rồi. Thì đó là về mặt nội dung, còn về mặt, à, tinh thần á, thì, ờ, trước buổi họp mình sẽ, à, gọi là, ờ, cái tác phong của mình khi mà mình đi họp á, là mình phải đúng giờ nè. Ờ, ờ, mình sẽ đúng rồi, mình sẽ phải cố ít nhất là dành ra trước cái buổi họp, ờ, 10 phút để mà mình có thể, à, chuẩn bị tất tần tật những cái, à, ờ, tài liệu liên quan nè. Hoặc là mình, ờ, gọi là, mình ngưng cái công việc mà mình đang làm dở đó, để mà mình có thể, ờ, gọi là, quay lại, ờ
Đúng rồi bạn. Ừm hứm, chính xác. Ừm hứm. Ừm, mình hiểu. Ừm, tinh thần thì sao bạn? Ừm, ừm. Luôn nghiêm chỉnh, đúng hông? À! Ừm. Ừm, mình hiểu.
Những cái nội dung mà của cuộc họp mình sắp họp á, mình sẽ phải nhớ lại coi, à, mình chuẩn bị nói cái nội dung gì hoặc là mình sẽ phải đi tới đâu, à, di chuyển, thời gian di chuyển nữa, rồi thời gian mà, ờ, gọi là, lấy lại tinh thần. Kiểu giống như nhiều khi trước đó mình đang có một cái tâm trạng không có vui nhưng mà mình cũng phải get back, ờ, gọi là, mình cũng phải tiếp tục với lại cái cuộc họp á, thì mình phải có để mà chuẩn bị tinh thần nữa.
Ừm, tập trung hơn. À, mình hiểu. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Phải chuyên nghiệp vậy. Ừm, thì cũng có nhiều yếu tố mà phải, à, cân nhắc ha. Như bạn nói á, là dù như thế nào thì vẫn phải là, ờ, quan trọng cái yếu tố, gọi là, chuyên nghiệp trong những cái cuộc họp như vậy đó. Mà hông biết nha, ừm, bản thân bạn đó, khi mà bạn là một cái người nhân viên mà bạn ở trong một cái cuộc họp nhiều, mà hông có đưa ra được cái quyết định nào hết á, thì bản thân bạn lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có bao giờ bạn cảm thấy là, ừ, cái này mình phải trao đổi với đồng nghiệp hay là mình phải nói chuyện với sếp để để mà thay đổi cái việc đó hông? Bạn muốn cái cuộc họp có hiệu quả hơn, bạn có bao giờ bạn nghĩ tới việc là chia sẻ thẳng thắn với sếp của mình hông?
Ừm.

Ừm. Ờ, theo mình á thì thật ra là nhiều hay là ít á, nó mang cái tính chất tương đối thôi. Thì đối với mình là, ờ, nh giống như mình đã chia sẻ đó ừ, thì kiểu, ờ, tùy vào cái cuộc họp đó, những ai là những người ờ, đầu tiên là gọi là, người đưa ra quyết định nè, là chắc chắn là phải nằm ở trong cái cuộc họp đó nè. Đó, ai sẽ là cái, ờ, gọi là, điều người điều phối dự án hoặc là những cái người đưa ra quyết định đâu là lãnh đạo, đó. Còn nếu như mà chỉ là đồng nghiệp th à, thảo luận với nhau thôi thì sẽ cũng sẽ có một cái người, ờ, đóng vai trò dẫn dắt. Thì cái việc mà mình sẽ tự tìm được cái vai trò của mình trong cuộc họp nó rất là quan trọng. Và cái thứ hai là, ờ, ngoài cái người mà đưa ra quyết định á thì những cái người, ờ, ờ, tham gia cuộc họp phải là những cái người có liên quan trực tiếp tới cái dự án đó. Ờ, ờ, kiểu giống như là, ờ, ví dụ như một cái team làm rất là nhiều phần đi nhưng mà hổng phải phần nào mình cũng đem ra mình họp á. Ừ, thì r nếu như mà chỉ có họp về nội dung, ờ, một nội dung nào đó thôi thì không nhất thiết là cả một cái team dự án cũng cùng phải join. Đương nhiên là một số những cái thông tin quan trọng, ví dụ như là về, ờ, ờ, về budget, về tiền nè hoặc là về, ờ, những cái cái chính sách nó cực kỳ quan trọng á thì, ờ, tất cả mọi người đều phải join để mà nắm thông tin thì mình không nói làm gì. Nhưng mà những cái cuộc họp nhỏ nhỏ về một số khía cạnh nhất định thôi thì không nhất thiết cả team cứ phải join cùng nhau. Ừm.
À, không nói được ha. Đúng rồi, chính xác, không thể thiếu đó. Ừm hứm. À, à, đúng rồi, chính xác nha. Ừm, ờ, cũng đúng. À, ra là vậy. Ừm hứm. Ừm, đúng rồi bạn. À. Đúng rồi, nó mang tính chất nhỏ thôi. Ờ, ừ, công nhận nha. Ừ, cái việc mà ôm đồm nhiều như vậy, kiểu, giống như là, nó chỉ là một cái vấn đề của một cái như bạn nói đó, là cụ thể nào đó thôi. Mà tất cả mọi người đều ở đó thì, ờ, khả năng cao là không phải ai cũng đóng góp được, thì nó làm cho cái cuộc họp nó bị loãng cái chất lượng, đúng hông bạn? Ờ, nhưng mà hồi nãy á nha, mình, ờ, có nghe đó là bạn có chia sẻ là bạn từng ở trong một cái cuộc họp mà bạn nói là bạn ở đó nhưng mà bạn cũng không rõ là cái mục đích rồi cái vai trò của mình ở đó là cái gì, thì bạn có thể nào mà chia sẻ cụ thể hơn là cái cuộc họp đó là về cái gì, rồi có ai ở đó và tại sao bạn lại cảm thấy như vậy hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng.